Sag mal, wie merkst du denn in der heutigen Informationsflut, dass du manchmal von Informationen überfordert bist?
Ja, ich merke das, ähm, spät tatsächlich, ich werde von Informationen überfordert und dann zoome ich total aus und dann irgendwann nach äh, 2, 3 Minuten merke ich: „Upps, ähm, ich höre gar nicht mehr zu ich passe nicht auf, ich bin ganz woanders.“
Mhm. Aha. Und, äh, passiert dir das jetzt auch so in persönlichen Gesprächen so jetzt, äh, mit anderen Menschen im Freundeskreis oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, total oft passiert mir das. Ist besser geworden mit der Zeit. Ähm, aber ich drifte total oft weg und habe dann so meine mein, äh, Kopfkino. <chuckles>
Mhm. Aha. Und, äh, woran liegt das dann im Einzelfall? Dass dich das Thema einfach nicht interessiert, oder hast du so grundsätzliche Konzentrationsdefizite?
Ich glaube, grundsätzlich habe ich erst mal irgendwie Konzentrationsdefizite, ähm, die vielleicht irgendwie Trauma-bedingt sind, ich weiß es nicht, ich kann s auch nur vermuten. Ja und dann dann natürlich, wenn's wenn das Thema, äh, mich nicht interessiert, dann müsste ich irgendwo die Konzentration herholen, die vielleicht die ich dann halt nicht nicht immer habe.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das mit Trauma, das klingt ja gar nicht so gut. Ähm, ist das vielleicht schon mal irgendwie therapeutisch zur Sprache gekommen, oder lässt du das jetzt einfach so vor sich hin äh, plätschern?
Ähm, beides nein. Ähm, ich habe noch nie mit 'nem Profi darüber geredet. Ähm, allerding, äh, rede ich relativ viel mit meinen Freunden und mit meiner Familie drüber, deswegen habe ich diesbezüglich Hilfe.
Mhm. Mhm. Ah. Okay, ja, das war jetzt die nächste Frage gewesen, wie denn halt dein Umfeld damit, äh, umgeht, wenn du da so in der Diskussion so abtauchst. Ähm, kennen die das schon oder gibt's dann hinterher irgendwie Diskussionen, warum du dich so und so, ähm, verhalten hast?
Äh, kommt total drauf an, also, mit meiner Freundin geht's total super. Sie weiß, wie das bei mir ist und, ähm, ich finde das total geil, dass ich voll oft wegdrifte und dann trotzdem sagen kann: „Oh, äh, sorry, ich bin schon wieder weggedriftet, ähm, kannst du's noch mal sagen.“ Und die d geht da total relaxed damit um. Das finde ich total geil bei ihr.
Mhm. Mhm, ja gut, das ist natürlich, äh, absolut positiv, wenn man da 'n Umfeld hat, dass das auch so, ähm, versteht und es da halt kein böses Blut gibt. Ähm, aber wie sieht das jetzt im beruflichen Alltag denn aus? Weil da je nachdem, was du so beruflich machst, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass, ähm, die Leute das so beliebig oft wiederholen, wie du das brauchst. Wie ist da die, äh, Sei Situation?
Ja, ne, also Gott sei Dank arbeite ich remote äh, hinter'm hinter'm, äh, PC am Schreibtisch und, ähm, es gibt auch genug Projekte, wo ich da am anfangs weggedriftet bin, und da versuche ich mir dann einfach, äh, bewusst zu machen, wie wichtig das, äh, ist, gute Leistung zu bringen und Geld zu verdienen, und schaffe es dann auch diesbezüglich, mich wieder zu konzentrieren. Aber jetzt bei Meetings zum Beispiel, ähm, drifte ich nach wie vor relativ oft weg und muss es irgendwie kaschieren dann.
Mhm. Ja. Okay. Aha, okay, mhm, also da wissen die, äh, Vorgesetzten und Kollegen jetzt nicht so genau Bescheid wie deine Familie dass da sozusagen nicht an Desinteresse liegt, sondern dass es 'ne gewisse Eigenheit von dir ist?
Ne, die wissen darüber gar nix Bescheid und, ähm, Gott sei Dank habe ich nicht so viele Meetings und falls ich dann doch mal 'n Meeting habe und das passiert, dann, ähm, schaffe ich's aktuell schaffe ich's aktuell noch, das zu kaschieren.
Mhm. Ja, okay, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann doch ziemlich anstrengend ist, äh, in so 'ne, ja, äh, Schauspielerposition zu wechseln, wo du den äh, ja, äh, den Interessierten mimst oder so tust, als wärst du voll dabei, und dabei bist du dann ja doch völlig woanders, ne?
Mhm. Also, es ist ja nicht so, dass ich dass ich wirklich desinteressiert bin, ja. Ich ich, ähm, äh, bin da schon interessiert, nur es ist oft auch einfach so, dass dann irgendwie was mich triggert, wo ich irgendwelche Wörter fallen, wo ich dann, äh, einfach einfach irgend 'n Kopfkino schiebe und, ähm, dann ist es dann ist es natürlich, äh, 'ne Herausforderung, ähm
Mhm. Ja. Mhm.
mich wieder zu fangen und auch wieder zurück ins Gespräch zu kommen. Also, auch wieder Faden zu finden.
Okay. Ja. Ja. Und, ähm, was in welche Richtung geht dieses Kopfkino dann? Also, da sind jetzt sind das so ganz bestimmte alltägliche Begriffe, die dich an irgendwas erinnern oder so 'n Gedankenkarussell in Gang bringen oder wie wie läuft das dann?
Es ist nichts Bestimmtes. Ähm, es kann äh, also es sind vielleicht, äh, Sätze, die dann einfach irgendwie kompliziert aufgebaut sind, wo ma die einfach nur schwierig, äh, zu verstehen sind und dann, ähm, verliert man den Faden. So und was passiert dann, wenn man 'n Faden verliert? Äh, dann starre ich erst mal 'n bisschen vor mich hin und dann, nach 'n paar Sekunden oder nach 'ner Minute, erwische ich mich, dass ich an irgendwas denke, aber es ist nicht irgendwie was, was immer wiederkehrend ist.
Mhm. Ja, okay, verstehe. Und, ähm, ist das aber also fällt das jetzt nur dir auf, äh, dass das so ist oder wirst du dann auch schon mal im Meeting angesprochen, so nach dem Motto: „Herr XY, was sagen sie dazu?“, und du bist dann völlig äh, völlig woanders gerade und weiß gar nicht, dass jemand dich angesprochen hat? Also, ist so was auch schon mal vorgekommen?
Also, im Meeting ist es jetzt, glaube ich, noch nicht so passiert, dass es aufgeflogen ist, aber ich hatte mal 'n Jobinterview, ähm, was, auch zu anspruchsvoll war für mich. Da ging's einfach um um, 'ne Führungsposition und dann wurden mir 'n paar Fragen gestellt, äh, die mich total überfordert haben. Und, ähm, das war da konnte ich mir k das konnte ich nicht kaschieren. Das war das, äh, hat dann, ähm das haben sie dann gemerkt, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Aha. Ja, okay, okay, ja gut. Das, ähm, kann natürlich dann auch immer w wieder mal vorkommen. Und, ähm, wie ist das jetzt mit diesem, ja, Überforderungsgefühl? Kommt das so langsam? Äh, merkst du das immer schon, dass sich das so anbahnt oder geht das so zack, von von jetzt auf gleich, dass du merkst: „Ich bin völlig raus?“
Es geht grundsätzlich eigentlich von jetzt auf gleich, allerdings, ähm, gibt's halt auch 'n Indikator. Also, wenn ich wenn ich wach bin, äh, gut geschlafen, habe Energie, dann passiert's weniger und, ähm, wenn ich halt dann wenn die Energie schon 'n bisschen niedriger ist, dann, ähm, merke ich's zwar auch nicht, dann kommt's auch plötzlich, aber dann ist halt dann weiß ich schon: „Okay, äh, heute kann's wieder passieren“, oder: „Jetzt kann's vielleicht bald wieder passieren.“
Mhm. Mhm. Aha, okay, ja, also das, äh ist das k ja, kann man das so irgendwie in Minuten vielleicht ausdrücken, dass du sagst: „So, dann und dann, wir setzen uns jetzt zusammen und dann so ungefähr es geht höchstens 'ne Viertelstunde, wo es so von der Aufmerksamkeit her funktioniert“ und dann, äh, ploppt diese diese, ähm, Überforderung auf oder ist es f f stimmungs-tages-abhängig?
Ne das ist auf jeden Fall, äh, stimmungsabhängig, ähm, energieabhängig. Hm, kann man auch nicht angeben wirklich, dass man so sagt: „Die Konzentration hält irgendwie 'n ähm, bestimmte 'ne bestimmte Zeit.“ Wobei also ich kann sagen: Wenn ich wach bin, meistens eben zu 'ner normal Arbeitszeit von irgendwie von von 8:00 bis 12:00 erst mal morgens, da funktioniere funktioniere ich super. Ja, meistens. Kann a kann aber auch Ausnahmen geben.
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja, und was ich noch fragen wollte, äh: Wie sieht es jetzt aus, wenn du, äh äh also ha äh, du hast vielleicht 'n Führerschein. Wenn du jetzt Auto fährst und ähm, gelingt es dir denn da, die Konzentration so weit zu halten, dass du 'n Kraftfahrzeug, äh, sicher steuern kannst?
Ähm, ja, das geht, das geht. Also, ich fahre gerne Auto ich fahre gut Auto. Ähm, ganz, ganz interessant ist dabei, dass ich tatsächlich auch bei Gesprächen im Auto wegdrifte, aber, ähm, ich behalte trotzdem absolut den Überblick über die Straße und was was passiert.
Mhm, mhm. Mhm. Aha. Ah, okay, ja. Ah, das ist ja interessant.
Also, das sind irgendwie 2 2 total ge paare 2 unterschiedliche Paar Schuhe, die die da parallel ablaufen.
Ja. Mhm, ja, das ist ja interessant, ne, dass dir das so bei Tätigkeiten gelingt, ähm, aber bei Gesprächen nicht. Vielleicht gibt's ja noch so andere äh, also, wenn du jetzt irgendwie Sport treibst oder vielleicht mal so so 'n Kartenspiel oder Brettspiel, gelingt dir das da sozusagen denn auch, so im Geschehen zu bleiben mit der Konzentration? Also, ist dieses, ähm ja, diese Überforderung auf Gespräche wirklich beschränkt? Hast du dir das schon mal überlegt?
Hm. Also, bei bei ich spiele eigentlich Kas ganz ganz selten nur Karten, Brettspiele ist auch schon lange her und wenn, dann isses irgendwie 'n Glücksspiel, wo man jetzt sich nicht konzentrieren muss, vielleicht irgendwie Monopoly oder so. Ähm, Sport, ähm, ja, da kann's doch passieren. Also, äh, ich spiele Basketball, habe auch im Verein gespielt und da kann das tatsächlich dann dann auch mal passieren. Ganz interessant ist auch, dass es im Training eher wenig passiert, wenn ich wenn ich alle Leute kenne und, ähm, ungefähr die Situation besser einschätzen kann, als wenn's dann in 'nem echten Spiel ist, wo ich gegen neue Gegner spiele und, ähm, da bin ich schneller, ü wa da war ich schneller überfordert.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja. Aha. Ah, okay, ja, das ist ja auch 'ne interessante Feststellung. Und wie sieht das jetzt bei Filmen aus, wenn du dir 'n Film anguckst? Gelingt dir das da, gut in die Handlung einzutauchen, oder kommen da zwischendurch auch mal so Phasen, wo du dann mit gedanklich völlig, äh, abdriftest?
Ja, ganz oft bei Filmen, ganz oft. Ähm, unterscheidet sich auch wieder stark, ob ich die Filme an sich spannend finde oder nicht. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, aber sogar bei Filmen, die ich an und für sich mag, ähm, drifte ich auch gerne mal weg.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Aha, okay. Und, ähm, ja, äh, w was, äh, machst du denn dann? Also, erwartest du dann einfach so von selber, dass die Konzentration zurückkommt oder hast du bestimmte Strategien, um dich wieder in das Geschehen zurückzubringen?
<chuckles> Also, bei Filmen gönne ich's mir auch, weil das ist nicht wichtig, ähm, da habe ich keinen Anspruch irgendwie jemanden zu gefallen oder irgendwelche, äh, Dinge zu leisten. Das ist zum Entspannen
Mhm. Mhm.
und, ähm, das da lasse ich den Film einfach so vor sich her dümpeln und genieße ihn und wenn ich dann mal wegdrifte, dann ja, dann bin ich halt weggedriftet, kein Problem, ja. Wenn's jetzt wenn's jetzt live-TV ist, kann ich nix machen und wenn ich wenn's 'n Stream ist, kann ich auch zurückspulen.
Ja. Mhm. Okay, ja. Okay, mhm, genau, verstehe. Also, ja, ja, klar, dann ist es sicherlich, äh, richtig, weil, äh, letztendlich sind solche Filme größtenteils ja auch so zum Abschalten gedacht, und da solltest du dich dann nicht so unter Druck setzen, wenn du mal so 'n bisschen, äh, was verpasst. Und, ähm, ja, wie sieht es zum Beispiel denn aus, wenn du jetzt einkaufst oder so? Äh, w Situation: Du stehst an der Supermarktkasse in der Schlange. Kommt dir das dann auch vor, dass du so, äh, 'n Kopfkino fährst, dass du gar nicht merkst manchmal, wenn sich die Schlange weiterbewegt oder so? Ist so was auch schon passiert?
Mhm. <chuckles> Ne. <chuckles> Ah, Gott sei Dank nicht, so hart ist es noch nicht. So hart ist es noch nicht. Aber da habe ich 'ne lustige 'ne lustige Geschichte von, äh, 'nem Vater von 'ner Freundin. Der ist mal Auto gefahren auf der Autobahn und, ähm, irgendwann nach 2 Stunden hat er gemerkt, er hat die, er hat die Ausfahrt verpasst. <laughs> Der war so in Gedanken der war so in Gedanken, der ist einfach an der Auffahr Ausfahrt vorbeigefahren und 2 Stunden später hat er gemerkt: „Ach Mist.“ <chuckles>
Ja. Ja. Ach so, j Ach, ah, okay, ja. Aber so was in der Richtung, äh, scheint dir ja dann noch nicht passiert zu sein?
Noch nicht, Gott sei Dank. <chuckles>
Mhm, mhm, ähm, und dann gibt's auch, ähm, ja, Situationen so aus dem Alltag, wo du wo, äh, von vorneherein versuchst, ähm, diese diesen Overload von Informationen zu vermeiden. Also, guckst du v vielleicht keine Nachrichten oder benutzt du wenig Social-Media auf dem Handy? Wie gehst du mit diesen, äh, Medien um?
Ja, ähm, Social-Media versuche ich wirklich zu reduzieren, ähm, immer immer weniger, und das wird auch jetzt in den letzten Monaten tatsächlich besser. Weil dieser Feed, der häl fängt einen echt gefangen, der Algorithmus ist so gut und, ähm, der merkt, was ich als Nächstes will, in welcher Stimmung es ich bi ich bin. Der weiß wirklich, wann ich weiterscrolle. Und, ähm, ja, da konzentriere ich mich wirklich schon, bevor ich's aufmache, dass ich's auch wieder zumache.
Mhm. Mhm. Ja. Okay. Aha, ja. Ja. Also, mhm. Äh, also das heißt, du, äh, regulierst das so nach bestimmten Themen oder setzt du dir vorher 'n bestimmtes Zeitfenster, so nach dem Motto: „So und so viel Minuten gucke ich mir das jetzt höchstens an“ oder wie wie ist das dann?
Ähm, 'n konkretes Zeitfenster nicht, aber ich mache mir bevor ich die Social Media aufmache, mache ich mir bewusst: „Okay, das ist jetzt 'ne kurze Auszeit und, äh, mal gucken, was es zu entdecken gibt.“ Ich gucke jetzt auch nicht unbedingt nach bestimmten Themen, aber meistens ist es doch irgendwie Comedy oder Sport und, äh aber ich sage mir: „Nur mal kurz entspannen und wieder zumachen.“ Ganz, ganz wichtig: Wieder zumachen.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm. Und das gelingt dir auch, das einigermaßen konsequent so durchzuziehen?
Im Großen und Ganzen gelingt mir das, aber abends, ähm, passiert's halt oft auch, dass ich dann doch mal 'ne 1/2 oder 1 Stunde hängen bleibe.
Mhm. Okay, mhm. Ja gut, aber ich denke, das ist jetzt, äh, völlig normal. Da gibt's ja andere, die, äh ja, ähm, die das noch viel, viel stärker ablenkt. Und, ähm, jetzt ist es noch so also, das ist bei dir jetzt rein, sage ich mal so, auf der kognitiven Ebene. Du spürst jetzt keine gesundheitlichen oder körperlichen negativen Auswirkungen dieser Informationsüberforderung?
Mhm. Das jetzt eigentlich nicht, also, körperlich gar nicht, ne, ähm. Ne, das nicht. Das ist wirklich nur so dieses Wegdriften und dann ja, dann muss man sich wieder konzentrieren und wieder fangen.
Mhm. Ja, okay. Und, ähm, ja, wie, ähm, würdest du denn das, äh oder welchen Tipp würdest du anderen Leuten geben, die, äh, auch, sage ich mal, schnell überfordert sind? Also, weil das klingt jetzt so, ähm, als w hast du dich mit der Situation abgefunden und auch dein Umfeld sieht es gelassen. Das geht ja aber vielleicht nicht jedem so. Welchen Ratschlag hättest du da, äh, parat?
Mhm. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was äh, was man selber will und was einem guttut und, äh, diesbezüglich sollte man sich auch nicht von irgendwie, ähm, Life-Coaches beeinflussen lassen oder auch nicht vom Psychologen, sondern sich selber kennenlernen und, ähm, wissen, was tut mir gut und, äh, was will ich und was will ich nicht und da danach entwickelt sich halt einfach auch, ähm ja. Wie man damit umgehen kann, welche Infos wichtig sind und welche welche unre nicht relevant sind.
Mhm. Ja. Mhm, okay. Mhm, alles klar. Ja, gut, dann danke ich dir für das Gespräch und dass du diese ganzen privaten Dinge mit mir geteilt hast.
Ja, gerne, hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
Bis dann.
Tschau.